Wie bereite ich was vor? Na ja, ich habe meinen Mediakit, das habe ich alles zusammengestellt mit den wichtigsten Informationen und ich schreibe denen auch 'ne detaillierte E-Mail, was ich ihnen anbieten kann. Das liste ich alles auf, bin da ja auch ziemlich eloquent mit allem, was ich tue und, ähm, ich, äh, schlage denen vor, was ich da mache und, ähm, habe da immer schon ganz konkrete Vorstellungen von dem, was ich will und, ähm, ich denke auch, dass, äh, die da von mir profitieren könnten. Das Problem ist, dass ich nicht die Super-Influencerin auf Insta bin. Ich bin da zwar stetig aktiv, aber ich habe nicht 100.000 und Millionen Follower, sondern grade ja. Und, äh, irgendwie habe ich den Eindruck, da zählt Quantität grade mehr als Qualität. Das ist megafrustrierend.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar. Das kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, ähm, wie du hast j du hast gesagt, dass du, ähm, genaue Vorstellungen hast, was du anbieten willst. Ähm, wie ähm, weißt du denn, äh, dass die Zielgruppe, ähm
Mhm.
das will? Oder wie, äh, versuchst du rauszufinden: „Okay, was was kann ich meiner Zielgruppe anbie“
Na ja, bevor ich so einen Tourismusverband kontaktiere, bin ich natürlich mit Recherche beschäftigt. Ich gehe auf den Websites stöbern und schaue, was die so für Programme haben. Was gibt's da für Aktivitäten zum Beispiel? Kann man da, äh, im sch im Winter Skifahren zum Beispiel? Kann man da Schlittschuh laufen? Ist da Schneeschuhwandern möglich? Gibt es spezielle Saunas oder Hütten? Ich rede jetzt von Finnland. Ich habe da viele Verbände in Finnland angeschrieben. Und, äh, wenn ich die Recherchen eingeholt habe, dann schreibe ich meine E-Mails. Und, ähm, dementsprechend ist da ja auch 'n Markt da, sonst würden die Tourismusverbände das ja nicht anbieten und das ist ja auch megaspannend.
Mhm. Mhm.